Ya b benim hayatıma şöyle bir durum var. Eee, bazen bazı dönemlerde ben aşırı derecede içime kapanabiliyorum. Hani genel olarak biraz daha böyle, eee, kendi hâlinde yaşayan, işte, eee, çok aşırı sosyalleşmeyi sevmeyen bir insan oldum her zaman ama, eee, zaman zaman sosyalleşmeyi de seviyorum. Yani böyle dönemsel olarak değişiyor benim hayatımda. Bir dönem vardı mesela gerçekten, eee, bana göre fazla sosyaldim, böyle işte birkaç arkadaş grubum vardı. Ondan sonra onları böyle dışarı çıkmaya ben teşvik ediyordum. Öncü oluyordum o gruplar içerisinde falan, öyle bir dönemim oldu. Ondan sonra birazcık sıkıldım bundan ve daha böyle özüme döndüm. Yani, <chuckles> eee, daha böyle yalnızlaştım, içime kapandım, eee, ama bunun, eee, şu anki benim hayatımdaki getirdiği bu durumdan, yani benim üzerime bu verdiği bu durumdan da oluşturduğu durumdan da çok böyle memnun değilim. Yani bir yerde insanlarla daha fazla sosyalleşmek istiyorum ama eskiden yaptığım yöntemlerle değil, farklı yöntemlerle yapmak istiyorum bunu. Eskiden, ne bileyim, işt gece dışarı çıkardım, müzik dinlemeye giderdim, canlı müzik dinlemeye giderdim, işte, bar olurdu, kafe olurdu, rakı gecesi olurdu, bunlar. Bunlar bana çok böyle tat vermiyor artık, eee, ama, eee, bir yandan da farklı şekilde işte sosyalleşmek de istiyorum insanlarla. Emm, bunun şeyini tam böyle kuramadım, oturtamadım, dengesini oturtamıyorum. Eee, geldiğim noktada böyle daha çok, eee, hemen hemen hayatımdaki her şeyi kendisi yapar. Eee, işte, <chuckles> ne bileyim, eee, etrafında insan olmayan bir insana dönüştüm gibi bir durum söz konusu. Ya dedim bunu birazcık paylaşayım seninle beraber sorgulayalım istedim aslına bakarsan.
Evet. Hımm. Peki. Anladım. Evet. Hımm. İyi yaptın. Eee, yani aslında, hani, şeyi genel olarak anladım ben. Ya aslında sen normalde tek başına olmakta bir, ııı, problem görmüyorsun ama, hani, eee, böyle belli dönemler aslında sanırım biraz da insanlara ve yaptığın aktiviteye bağlı olarak sosyalleşmekten hoşlanıyorsun. Şimdi çünkü bazı insan var gerçekten, hani, hiç insansız duramıyor mesela, eee, olmadığı zaman öyle. Senin, eee, yalnız kalmaktan bir rahatsızlığın yok. Bence öncelikle bu olumlu, yani çünkü sonuçta senin için, hani, eee, zaten kendi rahat olduğun bir alanın içerisindesin. Şimdi, yani, dolayısıyla burada bir, eee, sadece üzerine, eee, belki, hani, bunun üstüne daha tatlı ne olabilir, yani daha çok, hani, zevk alabileceğin neler olabilir noktasındasın. Yani bu bir böyle acayip bir eksiklik, bir ihtiyaç, hani, eee, gibi değil. Eee, burada şimdi, yani, tabii ki, hani, belki birazcık o sosyal izolasyon kısmının, hani, isteyerek de olsa ucu kaçmış olabilir, hani, senin durumunda. Eee, burada da birazcık şeyi sen dediğinden yola çıkarak, ııı, yani, hani, daha önce, iii, zevk aldığım şeylerden çok zevk almıyorum dedin. Peki şu anda senin hayatında kendi başına da olsan, yani evin dışında yaptığın, ııı, neler var? Yani bir spor aktivitesi, bir hobi, bir bir şey, hani, eee, böyle şeyleri yapıyor musun kendi başına da soruyorum?
Doğru. Hı hı. Evet. Doğru. Sanki. Eee, yapıyorum. Evet. Yani oynadığım ya, işte, tenis oynuyorum, mesela, bir kulübe üyeyim, oradan bazı arkadaşlarım var. Ondan sonra, eee, başka alternatif spor dallarına da girip çıkıyorum zaman zaman. İşte yogaya yazılıyorum, eee, hani bir dönem birkaç ay bazı bir stüdyoya gidiyorum yogaya için ondan sonra orayı değiştiriyorum başka yere geçiyorum ya da, eee, şu an yeni başladığım 1 aydır gitmekte olduğum daha böyle, eee, akrobatik veya hareket harekete yönelik bir spor yapılan bir, eee, stüdyo var. Oraya gidiyorum mesela 1 aydır. Emm, <tsk> ha, bak mesela o stüdyonun, ııı, bak çok üzerine denk geldi. Bugün mesela yılbaşı partisi var. Iıı, ben bu partiye gitmeyi düşünüyordum mesela 1 haftadır, eee, ama her gün de sorguluyorum zihnimde acaba gitsem mi gitmesem mi diye, yani, o da bir acayip, eee, ve bugün karar verdim ki gitmiyorum mesela, hani, <chuckles> çünkü bana zor geldi gitmek biliyor musun ama bir yandan gidesim de geliyor, ııı, yani diyorum insanlarla belki eğlenebilirim ama o insanları yeni yeni tanıyor, yani 1 aydır tanıyorum ve çok da, hani, içlerine giremedim henüz. Çok da tanımıyorum. Iıı, o yüzden böyle bir iki arada bir derede kalıyorum böyle durumlarda genelde. Son, ııı, 1 senedir 2 öyle olduğunu fark ettim ve bu iki arada bir derede kalma durumunun sonunda da, eee, %99 ihtimalle o etkinliğe katılmamayı tercih ediyorum. Genelde sonuç bu oluyor.
Güzel. Hı hı. Evet. Güzel. Anladım. Evet. Hı hı. Anladım. Hı. Eee, ya, burada aslında, hani, sana birazcık bu hobilerin sormamın nedeni, çünkü belki, hani, bunları birlikte yapmaktan birileriyle, hani, eee, zevk alabilirsin diye. Yani, işte, diğer türlüsü belki akşamları o dışarı çıkma vs. filan. Birazcık da aslında bunlar okul arkadaşlıklarında falan çok olan şeyler, hani, baktığında. Şimdi farklı bir hayatın varsa, hani, eee, o dinamiği de bulamıyor olabilirsin. Eee, yani, bu yoga, eee, sanırım, hani, o yani bir şekilde o insanların gittiği partiye gidip gitmemek elbette tercih ama, eee, şöyle bir şey düşünebilirsin: Sen oraya 1 aydır gidiyorsun, evet ve dolayısıyla aslında bir uğrayıp hakikaten canın, eee, istemezse, hani, yarım saat, 1 saatte çıkabilirsin, çünkü kimseye de, hani, açıklama borçlu değilsin. Aslında birileriyle yakın olmamak sana istediğin kadar orada kalma özgürlüğünü de veriyor. Hani, belki bu tarz bir şey, bu olmaz ama belki bir sonraki de şöyle bir şey deriz: Gideceğim, işte, atıyorum, yarım saat ya da 45 dakika duracağım, hani, 2 kişiyle ya da, işte, hedef veriyorum 2 ya da 3 kişiyle sohbet edeceğim, şöyle bir, hani, eee, şey böyle, sardı, sardı, sarmadı, eee, döneceğim, geleceğim gibi bir şey, eee, deneyebilirsin diye geldi aklıma, yani, bu tür bir şeyden. Sana uyar mı bu?
Hı hı. Doğru. Haklısın. Hı hı. Aslında olabilir, doğru söylüyorsun ya, yani beni oraya, eee, böyle, ııı, bağlayan bir unsur yok, hani, ya da zincirleyen bir unsur da yok. İstediğim zaman, eee, partiyi terk edebilirim de gerçekten haklısın yani. Kimseye bir açıklama borçlu da değilim. Eee, böyle düşündüğümde aslında, eee, biraz daha sanki rahatlıyor bu durum ya zihnimde. Doğru ben hiç böyle düşünmemiştim. Sanki hani oraya gidince, eee, böyle bir şey dürtüsü de geliyor bana, hani erken ayrılırsam sanki ayıp olurmuş gibi insanlara. Hâlbuki niye ayıp olsun ki, yani <chuckles> benim belki eğlence anlayışım 1 saat yani, eee, ve o anda bitti, gitti benim için. Eee, fakat şunu fark ettim ben genelde bir de, şimdi, bak bunu sorguladıkça, konuştukça aklıma geliyor. Eee, birazcık galiba ben, eee, böyle ortamlar, eee, ortamlara girecekken, eee, oradaki insanları herhâlde biraz tanımış olmayı tercih ediyorum zaman içerisinde. Yani, eee, böyle daha eskiden çekirdek arkadaş gruplarım vardı benim, işte, 4 kişi, 5 kişi takıldığımız. Hani mesela onların, eee, olduğu ortamlarda, ııı, onlarla sosyalleşirken nerede olursa olsun, hiçbir rahatsızlık duymaz gibi, soru işareti olmazdı kafamda ve onlarla o buluştuğum zamanlar bana hep böyle, eee, bir enerji verirdi. Ama, eee, bugün bahsettiğim, hani, bu yılbaşı partisi gibi ortamlardaysa, eee, çok fazla bilinmeyen olduğundan dolayı galiba, hani, insanları da tanımıyorum, nasıl bir şeyle, nasıl bir ortamda karşılaşacağımı da bilmiyorum. O dinamikleri, eee, keşfetmem gerekecek işte, o o birazcık benim herhâlde gözümde büyüyor. Çünkü beni yoran bir unsur o, oradayken. Eee, bu da olabilir bak şu an fark ettim bunu yani konuşurken, eee, zannedersem çok fazla bilinmezin olduğu bir ortam. Hani beni yabancılık çekmeye itiyor ve, eee, oradan uzaklaştırıyor sanki.
Evet. Güzel. Evet. Nedir? Anladım. Hı hı. Evet. Anladım.
Hı.
Ya ya, aslında, gayet de doğal bir şey. Yani, insan biraz, böyle, hani, sosyal bir ortama çıktığında sürekli, böyle, bir tetikte olmak değil de bu iyi midir, bu kötü müdür, hani, bana uygun mudur? Bir de bazen, böyle, sadece bilinmek ve karşındakini de bilmek ve dolayısıyla sadece hani rahatça, böyle, akışta olabilmeyi isteyebilir. Bu çok doğal bir istek, yani, sende o anlamda hiçbir anormallik yok bu isteğinde. Iıı, ama şu an bulunduğun koşullarda durum bu değilse, işte, maalesef orada birazcık, hani, kendini ittirmek gerekecek ama böyle bir ortam olmayabilir. Şöyle bir şey de geliyor aklıma. Mesela, işte, tenis oynadığından bahsettin, bir tenis kulübünde. Iıı, bir şekilde orada, böyle, hani, partner olduğun, oynadığın insanlarla, karşılıklı oynadığın insanlarla, mesela, sonrasında öncesinde belki, yani, tenis kulüplerinin genellikle vardır, yani, bir, hani, bir kafeterya gibi bir yeri de. Hani, ııı, böyle bir, mesela, oralarda biraz, böyle, sonrasında bir devam edebilirsin. Hani, böyle, 1-2 kişi oynamaktan zevk aldığın karşındakinle. Bir de şimdi, aslında, bu da güzel bir gösterge ya da şeye geçebilirsin, ne bileyim tenis oynarken hep tek başına mı oynuyorsun bilmiyorum, işte, çiftli oynanıyor, ya, hani, öyle bir şey, eee, grup, mesela, yapıp, böyle, 4 kişi, falan, yani, sonra onların, böyle, bir, hani, kendi arası muhabbeti, orada 1'den fazla kişiyi, zaten, bir şey yapıyorken gözlemliyorsun ve çok da, aslında, insanların karakterlerinin gösterdiği bir yer, ya, hani, baktığın zaman böyle oradaki tarzından. Belki oralardan sonra ha hadi, ya, çıkışta, hani, ııı, bir şey yap hadi, bir şey yapalım. Bir kahve ya da, işte, neyse, hani, ne içiyorsanız o ortamda. Iıı, öyle bir ufak, ufak oralardan da, hani, şey yapılabilir sanki bir ortam oluşturulabilir gibi geldi.
<chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Doğru, doğru. Hı hı. Iıı, doğru söylüyorsun, aslında bakarsan bunlar, ııı, oluyor zaten ve güzel de oluyor. Iıı, hani, böyle, doğalında gelişiyor genelde, işte, eee, tenis oynadıktan sonraki o o seanstan sonra, böyle, ııı, bir şeyler yeme içme ve kulübün içinde olabiliyor bu veya yakın bir çevrede olabiliyor. Bunlar var zaten ve bunlardan çok memnunum aslında ben. Iıı, daha, böyle, ııı, birkaç arkadaşımla yapıyorum bunları, ııı, ama orada da, mesela, şöyle bir şey var, büyük bir grup var yine. Hani, bir 10 kişi, 15 kişi olduğumuz bir grup var. Iıı, o grup, mesela, ııı, dışarı çıkıyor, işte, ı geçen hafta sonu, mesela, karaokeye gittiler. Ondan sonra, ııı, önümüzdeki hafta bir konsere gitmeyi planlıyorlar. Ben bu etkinliklerden, mesela, ııı, hepsinden, böyle, <chuckles> geri tutuyorum kendimi özellikle, yani, daha doğrusu planlayarak yapmıyorum bunu ama, ııı, gitmek de istiyorum. Mesela, karaokeye gitmek istedim geçen hafta ama, ııı, şey geldi bana, ya, dedim ki, "Şimdi gideceğim oraya, of, o kadar insan var." Şarkı söylemeyi seviyorum ben, mesela, bana uygun da bir etkinlik aslına bakarsan ama, ımm, bir şey geliyor bana ürkütücü geliyor bir noktada, biliyor musun? Sonra şey düşünüyorum, ya, kendimi ben, aslında, ııı, eğlence hayatımı ve sosyal hayatımı öyle dolaylı yoldan baltalıyor muyum? Hani, geri mi kalıyorum bunlardan acaba düşüncesi de bir, hani, sanki suçluluk hissi de yaratıyor bir yandan. O şey tam, böyle, eee, keşfedip de bir rayına oturtamadım gibi hissediyorum, bilmiyorum. Yani, zihnimde bir yerde konumlandırmamam o lazım onu, ya ya gideceğim ya gitmeyeceğim ama, hani, kendimi rahat hissettirmem lazım bir noktada.
Evet. Hıı. Evet. Ha. Evet. Anladım. Eee, sende şöyle bir şey de olabilir, belki sen insanlarla, belki, o küçük grupların içinde daha rahatsındır da o büyük gruplar seni rahatsız ediyor olabilir bu arada. Eee, bunun için de aslında şöyle bir şey deneyebilirsin. Hani, 1-2 kişiyle, böyle, oradan daha çok yakınlaşman, eee, ve, böyle, gittiğin zaman da mesela onlara da hatta bundan da bahsedebilirsin. Hani, eee, böyle, illa vardır, böyle, her grupta, hani, her biri 2-3 kişilik arkadaşındır. Biri, böyle, "Ya olur mu ya, gel ya!" falan. Belki senin biraz, böyle, belki biraz iteklemeye ihtiyacın vardır. Belki oraya gittiğinde, hani, e, konsantre olacak 1 kişi, 2 kişiye, hani, ihtiyacı vardır. Belki biraz daha, böyle, çekirdek, hani, o tamamının grubunu şey yapardık da, işte, birer, "Merhaba ne haber, nasılsın?" falan, deyip ondan sonra o iki iki kişilik, 3 kişilik neyse grubun içinde, hani, daha belki, eee, rahat var olabilirsin. O zaman belki şey de motive eder seni, hani, "a, evet ben belki bu 2-3 arkadaşımla çıkıyorum, a, a, diğerleri de tanıdık insanlar" gibi bir mantık. Hepsiyle birlikte çıkıyorum yerine.
Hıı. Hı hı. Iıı, doğru. <chuckles> Hı hı. Ya, olabilir ya. Evet, ııı, doğru bak bunu deneyebilirim gerçekten. Çünkü, ııı, biraz daha, böyle, küçük grupların içerisinde daha rahat ediyorum ben ve daha, eee, rahat, eee, ş nasıl denir ona, o ortama girebiliyorum, o insanlarla daha rahat iletişime, etkileşime girebiliyorum. Hani, bu özellikle birebir görüşmelerde benim için daha bariz, belirgin oluyor. Eee, 2-3 kişilik görüşmelerde de bu şekilde olabiliyor ve, eee, büyük, eee, grup olan görüşmelerde, buluşmalarda da, hani, o destek noktamın olması, eee, o güvendiğim o 1 ya da 2 insanın orada olması veya beni oraya sürükleme ihtimalleri de gerçekten işime yarayabilir. Eee, bunu bir değerlendireceğim, düşüneceğim, ııı, ya, çok sağ ol, çok güzel bir konuşma oldu aslında. <chuckles> İçimi rahatlattın, yani, bazı noktalarda gerçekten. Çok teşekkür ediyorum.
Olabilir. Hı hı. Evet. Ne güzel. Rica ederim. Ne demek. Umarım yardımcı olur bunlar.
Görüşürüz.
Görüşürüz.